เอ่อ มันจะมีเพลง "Torn" ของ Natalie แล้วก็ที่เราจะร้องบ่อย เราก็จะมีเพลง อ่า <tsk> ชื่ออะไรนะ คือจำชื่อเพลงไม่ได้ เดี๋ยวนะ เออ แต่ว่า แต่ว่าก็จะเป็นแนว ๆ เดียวกัน ก็จะมีของพวก M2M อะไรอย่างเงี้ย ที่จะร้องบ่อยเหมือนกัน ก็พวกแบบว่า เอ่อ เพลง "Pretty Boy" เนาะ อะไรอย่างเงี้ย โอ๊ย Pretty Boy ตอนนั้นเราก็ อา พูดร้อง พูดเนื้อขึ้นมาปุ๊บ เราก็หน้า นึกถึงหน้าแบบ <tsk>
ค่ะ อืม อืม ๆ ไม่เป็นไรค่ะ <chuckles> อืม อืม ค่ะ อืม อืม เออ อืม
Puppy Love เรา อะไรอย่างเงี้ย แบบ
อ๋อ โอเค ทำให้นึกถึงความหลัง อะไรแบบนี้ แหล่ แบบว่าตอนที่มีความรัก Poppy Love อะไรพวกนี้ ใช่ไหมคะ เออ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พอจะ เอ่อ ร้องเพลงให้ฟังสักท่อนหนึ่ง หรือว่า เอ่อ บอกสักท่อนหนึ่งมได้ไหมคะ? ที่บอกว่าประทับใจอะค่ะ ตอนนั้น
อืม ใช่ ก็อย่าง อะ อย่าง Pretty Boy อะ จริง ๆ อะเรา มันก็เป็นความบังเอิญ เพราะว่าคนที่เราเคยไปแอบชอบครั้งแรกอะ เขาชื่อบอย ใช่เปล่า <laughs> ใช่ <chuckles> ใช่ เขาชื่อบอย แล้วก็ดังนั้นน่ะ แบบพอแบบเพลงนี้มันออกมา มันก็แบบ Oh my pretty pretty boy I love you like I อะไรงี้ ใช่เปล่า เราก็แบบ เออ มันก็แบบอินไปเนาะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่าแบบ เออ เราก็แบบเคยแบบ อ ส แอบส่งเพลง ส่งเพจ ตอนนั้น สมัยนั้นเป็นเพจเจอร์จ้ะ อะไรอย่างเงี้ย อา เออ แล้วก็ส่งเป็นแบบเพจเจอร์ไปหาเขา อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็เป็นเนื้อเพลง อะไรอย่างงี้ มันก็เลยแบบว่าแบบ เออ มันก็อิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอแบบได้ยินมันก็แบบ เออ นึกถึง อะไรอย่างงี้
อืม ค่ะ อืม อือ อืม ยังไงอะคะ โอ้ พอดีเลยนะคะ เนี่ย <laughs> บังเอิญหรือเปล่าคะเนี่ย <chuckles> อือ อา เออ อา อืม อืม อา ๆ ๆ เพจเจอร์ อา โอเค อืม ค่ะ อา อือฮึ อื้อฮือ อือ อืม ฟังแล้ว ก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะเนี่ย เออ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ แล้ว แล้วหลัง ๆ อะค่ะ มีกลับมาฟังเพลง Playlist ตามที่แบบว่าคุณน่ะเคยได้ยิน ม ตอนนั้น หรือว่าฮิตในตอนนั้นบ้างไหมอะคะ?
<chuckles>

ใช่ค่ะ คือต้องบอกว่าช่วงที่อยู่ในวัยนั้นน่ะ มันเป็นช่วงที่แบบเพลงสากลน่ะกำลังแบบเข้ามาตีตลาดในไทย ตอนนั้นจะแบบมีพวกแบบ ค เอ่อ มันเป็น Channel V เออ Channel V Thailand แบบ MTV อะไรอย่างเงี้ย เออ เป็นเพลงสากลตี Britney Spears อะไรอย่างเงี้ย
อืม อือฮึ ค่ะ อา โอเค อืม เป็น เหมือนกับว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่ช่องชื่อ MTV กับ เอ่อ พวก VTV อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็คือจะเป็นแนวเพลงเลย แต่ว่า แต่ตอนนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนเป็นยุคที่เริ่มเปลี่ยนจากวิทยุ ที่เราจะเรียกแบบ ดีเจ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม อา พอมาขึ้นทีวีปุ๊บมันก็จะเป็นแบบวีเจ ก็คือจริง ๆ มาจาก Channel V นะ Channel V Thailand แล้วเขาก็เลยมาเรียกเป็นวีเจ อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ
อืม อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา โอเค แบบนี้นี่เอง อืม แล้วปกติคุณก็จะฟังพวกวีเจ หรือว่า MTV, Channel V อะไรนี้บ่อย ๆ บ่อยแค่ไหนเหรอคะ?
ใช่ ทุกวันค่ะ ถ้าเป็นช่วงตอนเด็กนะ อ่า ถ้าเป็นช่วงเด็ก ๆ เนี่ย ฟังทุกวันเลย แล้วก็สมัยนั้นน่ะ เราก็ยังเด็ก ภาษาอังกฤษเราก็ไม่เก่งนะ แต่เราฟังแต่เพลงสากลล้วนเลยจ๊ะ อะไรอย่างเงี้ย <laughs>
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อ๋อ เพราะ เพราะอะไรคะ? มันให้อารมณ์มากกว่า หรือว่ายังไงคะ? มันเพราะ หรือยังไงคะ?
ไม่ คือตอนนั้นมันฮิต มันฮิตแบบฮิตมาก อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่าเหมือนกับอะไรอะ คือยุคนั้นน่ะเป็นยุคที่เปลี่ยนถ่ายจากสมัยที่แบบคน หนังฮ่องกง ถ้าเป็นหนังอ่ะจะเป็นหนังฮ่องกงจะฮิตมาก ใช่ไหม อา ใช่ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเพลงอ่ะ ก็จะแบบทางฝั่งตะวันตกเขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างที่บอกว่า จะเริ่มเข้ามาก็จะเป็นพวกแบบ Backstreet Boys เป็นพวกแบบ อ่า Boyzone หรือแบบ ถ้าเป็นผู้หญิงก็พวกแบบ Britney Spears, Spice Girls อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม ค่ะ อ๋อ อย่างงั้นเหรอคะ? อา โอเค อ๋อ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา แล้ว แล้วคุณก็คือฟังทุกแนวเลยใช่ไหมคะ? ที่เป็นแบบว่ามาจากทางฝั่งตะวันตก อะไรอย่างงี้ค่ะ ตามนี้เลยใช่ไหมคะ? อา
ทุกแนว ทุกแนวแบบทุกแนวจริง ๆ เพราะว่าอย่างตอนนั้น อย่างพวกแบบฮาร์ดคอร์ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ฟัง แบบพวกแบบ KoRn, LIMP BIZKIT, Linkin Park อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็ฟังหมดทุกแนวเลยจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ้อ
นึกเนี่ย นั่งนึกกลับไปยังนึกถึงภาพตัวเองแบบ <tsk> เปิดแบบวิทยุเสียงดัง ๆ เปิดทีวีเสียงดัง ๆ เปิดสโตดิ เปิดสเตรีโออะ อ่ะ แล้วก็เต้นหัวหลุดเลยอะ เต้นหัวหลุด <laughs> ใช่
อืม <chuckles> อือฮึ อืม ค่ะ อืม ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ? โอ้โฮ แสดงว่าเมามันมากเลยนะคะตอนนั้น เออ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีเพลงไหน หรือว่าศิลปินคนไหน ที่คุณชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ? ช่วงนั้นน่ะ น่ะค่ะ
ใช่